Parentesi ho anche dovuto informare mia madre e mio padre. Eh-eh-eh.
<chuckles> Domani parto, <laughs>
Che mi hanno guarda mi hanno vu mi hanno guardato come un alieno, ehm.
Esatto, perché poi immagino il 1900 e passa, non è come oggi che i ragazzini prendono, partono, tornano, fan no, eh, lì è un po' di non c'è wifi, non c'è internet, ci sono cose. Dove vai? Dove stai andando?
E sa Avevo il il classico telefonino quelli indistruttibili, ehm, in versione ciabatta, ehm, quindi
Eh. <chuckles> <chuckles>
valigia parto, arrivo all'aeroporto di Dublino, ehm, prima cosa devo cercare un posto per dormire.
Cer ah perché, giustamente, <exhales> biglietto toccata e fuga, non è di quelli già s organizzati.
<clicks tongue> Eh. No, anche perché comunque c'era un internet che viaggiava a una velocità da bradipo all'epoca, ehm, non esisteva Booking, ehm, quindi
Ah. Certo. Assolutamente.
mi propongono una serie di soluzioni non molto economiche, io vabbè storco un po' il naso, ehm... alla fine salta fuori l'opzione ostello. Quindi...
Eh, eh.
conoscevo vagamente la cosa.
Sì, diciamo che non andava tantissimo ancora, però parliamo di camerate, bagni condivisi, mh, a volte solo uomini, a volte solo donne, a volte mix.
Eh Più che altro i in Italia era quasi sì. In Italia era quasi inesistente come soluzione.
Sì, diciamo che siamo anche ancora secondo me molto restii a questa realtà. È più difficile affidarsi a un ostello in nel nostro paese, all'estero, invece ti dico che ci sono posti, che vivono e campano solo di ostello.